तो आजकल अ, देखिए बहुत ही अ, ज़माना ऐसा हो गया है कि टीवी कोई देखना पसंद नहीं करता सब जो है मोबाइल फ़ोन में ही अ, लगे रहते हैं और मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में ही अपने सारी चीज़ें देख लेते हैं, और आजकल एक अ, प्लेटफ़ॉर्म आ गया है ओटीटी कि मतलब आप वहाँ पे जो भी चीज़ें आप चाहो वो देख सकते हो वो सीरियल हो या फिर कोई शो हो, तो आप ओटीटी पर सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करते हैं? मतलब आपको क्या पसंद आता है, और आप उसे चुनते कैसे हैं कि हाँ मुझे इसमें दिलचस्पी है?
<chuckles> हाँ, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी। <chuckles> देखिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है ये क्योंकि अ, असल में मैं ओटीटी अ, ज़्यादा पसंद नहीं करता, सच बता रहा हूँ आपको और मजबूरी है ये कि अमेज़न का आपने देखा होगा कि अमेज़न प्राइम अगर मेंबरशिप चाहिए, यानी कि आपको जल्दी शिप कुछ मँगाना है और जो जल्दी 3 जन 3-4 दिन में आ जाए तो उसके लिए आपको खरीदना ही पड़ता है अमेज़न प्राइम मेंबरशिप और उसके साथ आती है फ्री वो प्राइम वीडियो, फ्री आता है उसमें <chuckles> म्यूज़िक भी फ्री आता है, तो ये मजबूरन मुझे खरीदना पड़ता है और दूसरा एक नेटफ्लिक्स है जो मेरी पत्नी के कारण मजबूरन मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा कि उन्हें देखना है तो अ, हर महीने ₹200 लगते लगते हैं उसके, तो चलिए, अच्छी बात ये है कि वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये जो कॉन्टेंट मिल रहा है ना, ओटीडी आपने सही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल जुड़ रहे हैं। और कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पर, तो उसमें हम लोग और बातें करेंगे आगे चल के तो मुझे लगता है कि आजकल जैसे-जैसे लोग बढ़ रहे हैं ओटीटी पे से जुड़ रहे हैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं जो शायद मनोरंजन भी कर सकती है हमारा।
हाँ। <chuckles> अच्छा। हाँ। अच्छा ऐसा होता है क्या? ओह! ये मुझे नहीं पता था। जी। हाँ। <chuckles> हाँ, जी। हुँ, हुँ। हाँ। जी। जी। अच्छा। अरे वाह! तो मतलब आप किस तरह का मतलब जो है वेब सीरीज़ या फ़िर डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं? मतलब आपको कुछ तो पसंद होगा देखने में कि हाँ ये चलो ये देख लेता हूँ, इसमें थोड़ी दिलचस्पी है। या फ़िर आपने जैसे बात की कि आप अपनी पत्नी की वज़ह से जो है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिसकी वज़ह से आपका खर्चा भी होता है। तो क्या ऐसा कभी होता है कि आप उन्हीं के साथ जो है साझा में जो है कोई चीज़ देख लिया। या फ़िर अ, आपको वो चीज़ें क्यों पसंद आती हैं जो आप भी जो भी आप देखते हो?
हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। <chuckles> हाँ। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। हाँ, देखिए मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ अच्छी लगती है इस बारे में कि ये जो नेटफ्लिक्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना। इसके बार इसके बारे में ज़रूर एक चीज़ मैं ज बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ना सिर्फ़ भारत के परिवेश के हिसाब से अ, मिलता है कॉन्टेंट आपको। यानी कि सिर्फ़ हॉलीवुड या बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अलग-अलग देश के जो हमने बचपन में सुना था कि इस देश की फ़िल्मों को अवार्ड मिला है ऑस्कर। और वो हम देख ही नहीं पाते थे। कभी अ, जैसे कि न मान लीजिए नॉर्वे की किसी फ़िल्म को कॉन्टेंट मिला है और फ़्रेंच किसी मूवी को कॉन्टेंट मिला है, पर हम देखने को मिलता ही नहीं था। क्योंकि हमें तो हॉलीवुड फ़िल्में ही मिलती है देखने को भारत में या फ़िर बॉलीवुड। तो ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो गया, जहाँ आप देश-विदेश की अभी हाल की बात बताता हूँ मैं एक "कैरेमेलो" करके एक छोटी-सी फ़िल्म है, डेढ़ घंटे की। अ, जो कि असल में ब्राज़ीलियन फ़िल्म है, पोर्तुगीज़ भाषा में। तो वो देख रहा हूँ मैं अपने पत्नी के साथ। एक अ, रेस्क्यूड ड डॉग के बारे में उसमें एक कहानी है, बड़ी मनोरंजक। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है।
हाँ। जी। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ जी। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो वो मुझे ये बताइए कि वो आप उसी भाषा में पोर्तुगीज़ भाषा में ही देखते हो या फ़िर अपने हिंदी भाषा में देखते हो?
<chuckles> <chuckles> देखिए, पुर्तगाली तो मुझे आती नहीं है, कहाँ से देखूँगा पुर्तगाली भाषा। तो अ, भई या तो ये अंग्रेज़ी में देखता हूँ या फिर हिंदी में देखता हूँ और नहीं मिलती मान लीजिए ऐसा हो कि कोई कंटेंट ऐसा जो पुर्तगाली में ही मिल रहा है, तो फिर सब्सक्रिप्शन जो उसके जो सबटाइटल्स होते हैं ना, उसी से काम चला लेता हूँ। अंग्रेज़ी में सबटाइटल मिल जाते हैं आसानी से और इसके साथ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी आपको नेटफ्लिक्स पे तो उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा आपको।
<laughs> हाँ जी। हाँ। हाँ। हाँ। ओह! बढ़िया। हाँ। जी। <chuckles> तो ये तो काफ़ी रोचक बात है कि आप जो हैं सबटाइटल देख के ही ना भावनाएँ समझ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि लोगों के लिए आसान नहीं होता है। वो प्रिफ़र करते हैं या तो हिंदी या फिर अंग्रेज़ी में ही देखें। पर अ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है मतलब आपका जो आप काम से छुट्टी पे हों या फिर घर में आप आराम कर रहे हों, तो उस वक़्त आप अपने मूड और टाइम के हिसाब से कुछ ऐसी अलग चीज़ें देखने के लिए चुनते हैं कि चलो आज खाली हैं तो ये देख लेते हैं या फिर ये वाले एपिसोड्स देख लेते हैं तो वो अ, सारी चीज़ें आप कैसे तय करते हो?
<laughs> जी। सही बात है। हुँ, हुँ। जी। अ, हाँ। जी, ज़रूर तो देखिए अ, मैं बताना चाहूँगा कि ए एक और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है अ, हॉटस्टार करके जो कि पहले डिज़नी हॉटस्टार होता था अब जियो हॉटस्टार हो गया है और उसपे ना ये आपने सुना होगा मार्वल स सु सु सुपर हीरो यूनिवर्स है जो मार्वल्स कंपनी है, जो कॉमिक बनाता करती थी अमेरिकन और उसको फिर फ़िल्मों में बना बनाने लगा। आपने सुना होगा स्पाइडरमैन और अलग-अलग तरीके वूल्वरिन ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कहीं न कहीं मेरे बचपन में जो फ़िल्में आया करती थीं ना आज से 15 साल पहले, वो सारी फ़िल्में मैं देखा ही नहीं कभी। और मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने जा-जा के हॉल में अपने दोस्तों के साथ बड़ी फ़िल्में देखा करते थे वो। तो मैंने सोचा यार, कि क्यों ना मैं भी मुझे मौका मिल रहा है कि चलो एक ओटीटी आ गया आजकल डिज़नी हॉटस्टार। वहाँ पर सारी डिज़नी की औ फ़िल्में हैं और ये जो मार्वल सुपर यूनिवर्स की फ़िल्में हैं, वो मैं देख सकता हूँ। तो मैंने ना <laughs> पूरा 1 साल में मैं मतलब मैं आप यकीन नहीं मानेंगे मैं 60 स फ़िल्में बनी चुकी हैं आज तक मार्वल से रिज़ जुड़ी हुई। अवेंजर्स आपने सुना होगा अवेंजर्स, आयरन मैन ये सब फ़िल्में मैं बैठ के 1 साल तक देखता रहा। उनको देखा, दोबारा देखा, तीबारा देखा तब जाके मुझे समझ में आई और वो भी अ, मैंने पहले इंग्लिश में देखा फिर उसी व उसी फ़िल्म को हिंदी में देखा कि भई, हिंदी में क्या परिवर्तन दिखाया गया है। तो बड़ा मनोरंजक लगा मुझे।
अच्छा। ओह! ऐसा हो गया है? हाँ, हाँ। जी। <chuckles> हाँ। अरे! अच्छा। हुँ। हाँ। हुँ। अरे! हाँ। हाँ जी, जी। हाँ, हाँ। <chuckles> जी। ये तो मतलब आप मार्वल फैन्स हो मतलब पूरी तरह से जो है आपने जिस तरह से बताया कि आपने 1 साल के अंदर 1 पूरी मार्वल की फ़िल्म ख़त्म कर दी। तो ये तो काफ़ी अ, रोचक बात है और काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया आपने। आपने जिस तरह से कहा कि आप ओटीटी देखना पसंद नहीं करते, वो आपकी बातें सुनके ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। पर अ, मुझे ये बताइए कि आप जो है मतलब अ, ऐ कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जैसे आपने बताया कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो आप सबसे ज़्यादा कौन-से प्लेटफ़ॉर्म को प्रिफ़र करते हो कि हाँ, जो ये है यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी तो मैं यहीं से देखूँ? तो सब्सक्रिप्शन और प्लेटफ़ॉर्म्स के मामले में आप क्या करते हैं मतलब कई सारा होता है ना कि इसमें ये सर्विस भी होगी आपको ये भी मिल जाएगा, ये वाला जो है कंटेंट ये भी मिल जाएगा, तो आप ये कैसे तय करते हैं?
<chuckles> बिल्कुल। <chuckles> जी। बिल्कुल। <laughs> जी। हुँ, हुँ। जी। ठीक है। ज़रूर। जी, देखिए जैसे अमेज़न का जो प्राइम है वो अ, सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है सबसे पहली अ, मेरी अ, कु ज़रूरत रहती है क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है ना ग्रोसरी तक हम लोग अमेज़न से बना सक मँगा सकते हैं और ऊपर से कभी-कभी जैसे मैं अपने परिवार से वे अ, जो मेरी माताजी हैं, उनसे काफ़ी दूर रह रहा हूँ तो उनको शॉपिंग करनी होती है तो मैं उनके लिए भी मँगा देता हूँ वहाँ से। तो ये एक फ़ायदा है कि चलो, वो एक तरह से बंडल में ही आ रहा है कि आप अमेज़न पे शॉपिंग भी कर सकते हैं और आप फ़िल्में भी देख सकते हैं साथ में। तो वो उसकी बात छोड़ देते हैं, इनके अलावा जैसे अगर क्रिकेट देखना होता है ना मुझे, मैं व वैसे क्रिकेट देखता नहीं हूँ लेकिन जब वर्ल्ड कप आ रहे होते हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे वो अ, फ़ुटबॉल का हो, तो मैं उनको ज़रूर देखना चाहता हूँ और उसके लिए द अ, हॉटस्टार जो है एक ऐप, इस पे ज़रूर क्रिकेट अ, मिल जाता है। टेनिस मिल जाता है, बैडमिंटन ओलंपिक्स मिल जाते हैं। तो ये सब मैं जो हॉटस्टार मैं जिस समय क्रिकेट चल रहा होता है ना तो सिर्फ़ महीनेभर का एक सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। वो ज क्रिकेट ख़त्म होता है और फिर मेरा सब्सक्रिप्शन भी बंद हो जाता है। बस। <chuckles>
जी। हाँ। अरे, ये तो बहुत बढ़िया है। हुँ। <chuckles> हाँ। हाँ। अ, जी। ओह! हाँ। <chuckles> जी, ये काफ़ी बढ़िया करते हो आप और ऐसे देखिए ये आपकी जो दिलचस्पी है क्रिकेट देखने की, ये सारी भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा होगी। पर आपने कभी कुछ ऐसा अ, शो देखा हो या फिर ऐसी कोई वेब सीरीज़ देखी हो जिसका मतलब एपिसोड्स तो आते हैं और आपने सारे एपिसोड्स 1 ही दिन में देख डाले हों या फिर आप आप उसको धीरे-धीरे देखते हैं कि हाँ, 1 दिन 1 एपिसोड दूसरे दिन दूसरा, तो आप क्या करते हैं? मतलब कैसे तय करते हैं कि आपको मतलब देखते हुए मज़ा नहीं आता कि हाँ, मतलब आज ही सारा ख़त्म कर दूँ?
जी। हाँ, हाँ। अ, जी। हाँ। अ, नहीं ओ बिल्कुल, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया सच में, क्योंकि एक बार देखने बैठ जाते हैं ना तो वही फिर गया आपका। <laughs> ना सोने का समय, ना जागने का समय और जैसा आपने कहा ना कि एक के बाद एक जिसे कहते हैं ना बिंज वॉचिंग जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, बस वो लग जाता है फिर अगर एक शो का नाम बताता हूँ आपको अ, गेम ऑफ़ द थ्रोन्स। बहुत लोगों को भारत में पसंद है और हिंदी में भी आ गया अब तो कि हिंदी में डब करके खतरनाक भाषा उसमें य यू इस्तेमाल की गई है हिंदी के अंदर भी और अ, सच में मतलब वो इतना अ, ज जज़्बात उसमें कूट-कूट के भरे हुए थे ना कि ये भई, मैं तो शायद 2-3 दिन में ही पूरा एप्स अ, सीज़न निपटा देता था। बल्कि 2-3 दिन तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। लोग तो 1 दिन 1 रात में निपटा देते हैं उसको ऐसा भी होता है।
<laughs> जी। हाँ। जी, जी। ओह! हाँ। <chuckles> जी। अरे वाह! जी। ऐसा मतलब मुझे तो लगता है कि अ, मैंने सुना है गेम्स ऑफ़ थ्रोन्स के बारे में इतने सारे एपिसोड्स हैं, मतलब काफ़ी वाक़ई में बड़े ही महान लोग होंगे वो, और आपकी भी मैं दात देती हूँ कि आप लगातार देखते हो। तो ये बताइए कि मतलब आप ये चीज़ें अपने दोस्तों के साथ देखते हो या फिर अपने परिवार वालों के साथ कभी अ अ, देखते हो? या फिर उनके सुझाव हुए कोई शो या फिर अ, कुछ ऐसा होगा मतलब जो भी श सीरीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, वो कभी उनके सुझाव हुए या फिर अपने सुझाव हुए आप साथ में बैठ के आपने कभी देखा है और आपको ऐसा लगा हो कि, "नहीं, ये क्या है? मैं मुझे नहीं देखना है।" फिर भी आपको ज़बरदस्ती देखना पड़ा हो?
<chuckles> जी। <chuckles> हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। <chuckles> जी, देखिए, मैं अ, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजता हूँ कि, "भई, ये देखना चाहिए।" मेरे मित्र भी हैं एक, वो मर मुझे बताते हैं कि, "ये फ़िल्म देखनी चाहिए आपको और ये सीरीज़, सीरियल देखना चाहिए।" और मैंने जैसे आपको बताया, मेरी पत्नी जो है ना, अगर उन्हें मैं कहूँ कि, "चलिए, मार्वल्स की मूवी देखते हैं।" वो बिल्कुल भी नहीं देखती हैं मेरे साथ। और उन्हें ज़्यादातर अ, कोरियन ड्रामा पसंद है, तो कभी-कभी कुछ अच्छा कोरियन ड्रामा मिल जाता है, तो वो मुझे ज़रूर दिखाती हैं और मैं फिर उनके साथ बैठ के देख लेता हूँ। और यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा ना कि अगर कोई रिकमेंडेशन मुझे देनी है अपने किसी मित्र को, तो एक सीरियल था अ, "दी मेंटलिस्ट" करके, अमेज़न प्राइम पे उपलब्ध है अभी भी। शायद 2009 में पहला आया एपिसोड उसका, पहला सीज़न आया था। और ये असल में धारावाहिक था, एचबी किसी चैनल पे आया करता था, मुझे ध्यान नहीं है। और इसको देखने का मुझे मौका मिला 2023 में और सच में यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा सीरियल क्राइम ड्रामा है असल में। पर किस तरह से वो एक व्यक्ति मेंटलिस्ट होता है, मतलब लोगों की साइकि या साइकोलॉजिस्ट को समझता है और वो उस अ, उस क्राइम को चंद मिनटों में सॉल्व कर देता है। बहुत तरीके से दिखाया गया है, काफ़ी अ, रियलिटी से जुड़ा हुआ है, मैं ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा किसी को भी।
हाँ। जी। हाँ। <chuckles> जी। हुँ। बढ़िया। जी। हाँ। हाँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। हाँ, ये तो काफ़ी बढ़िया आपने जो है बता दिया लोगों को, और मुझे लगता है कि आपकी बातें सुन के लोग ज़रूर इसे देखेंगे। पर आजकल मतलब देखिए, सुनने में तो आता है कि लोगों को साइंस फ़िक्शन वाली मूवीज़ बड़ी पसंद आती हैं और ओटीटी पे तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं। तो जब इतने सारे ऑप्शन होते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसे साइंस फ़िक्शन वाली कोई मूवीज़ देखी है या फिर आपको इसमें दिलचस्पी है? या फिर आप जो भी मूवीज़ देखते हो, उसको पहले अ, देखते हो कि, "इसकी रिव्यूज़ कैसे हैं, तब मैं देखूँगा।" तो आपने ऐसा कभी कुछ किया है क्या?
जी। <chuckles> ज़रूर। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, देखिए ये साइंस फ़िक्शन तो मुझे भी बहुत पसंद है और सच में आपने सही बात बताई है पूछा है मुझसे कि ये जो ट्रेलर देख के, रिव्यू देखकर कई फ़िल्में ऐसी हैं, जैसे अभी कुछ पहले दिनों पहले वो आई थी अ, ओपेनहाइमर, तो वो एक फ़िल्म थी रिव्यू देखकर मन किया जाने का लेकिन जब मैंने ओटीटी पे देखी तो बड़ी बोरिंग लग रही थी, तो मैं अभी तक देख नहीं पाया उस फ़िल्म को, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है ना कि साइंस फ़िक्शन तो पसंद है मुझे, लेकिन आज दिक्कत ये है ना कि इतनी सारी ओटीटी अवेलेबल है, यानी कि देखिए हॉटस्टार हो गया, ये अमेज़न प्राइम हो गया, ए नी नेट जियो स माफ़ कीजिए नेटफ्लिक्स हो गया, इनके अलावा बहुत तरह-तरह के हैं, जी जी करके आता है, जी फाइव, तो इतने सारे हो गए ना आप किस-किस का सब्स्कृम दे सब्सक्रिप्शन लोगे और किस-किस को देखोगे? मैं इसलिए कोशिश करता हूँ इनसे थोड़ा दूर ही रहूँ और हाँ, मैं फ़िल्में ज ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जो बड़ी फ़िल्में होती हैं ना, बड़े जैसे कि अभी आई थी अ, मिशन इम्पॉसिबल, तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि फ़िल्में अ, जाकर के हॉल में देखूँ, कोशिश ये रहती है मेरी आजकल।
जी। हाँ। अरे! <chuckles> जी। हाँ। हुँ। जी। अच्छा। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो आप मतलब अ, अकेले अ, जो है थिएटर में जाते हो फ़िल्में देखने या फिर आप अपने परिवार या फिर दोस्तों को भी साथ लेके जाते हो ताकि आपका जो मज़ा है वो दोगुना हो सके और आप अपनी जैसे लोग फ़िल्में देखकर चीज़ें साझा करते हैं ना कि, अरे! इसमें तो ये हुआ, वो हुआ। तो आप अकेले जाना पसंद करते हैं या फिर किसी को साथ लेकर जाना पसंद करते हैं?
हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। जी, बेशक़ मैं साथ में ले जाना पसंद करता हूँ अपने मित्रों को, फ़ैमिली को, परिवार को अ, मेरी अ, पत्नी को और कुछ फ़िल्में थी, जैसे स्त्री 2 एक फ़िल्म आई थी, तो अ, वो पूरे परिवार में हमने साथ में बैठकर देखी और बड़ा मज़ा आया उस फ़िल्म में और इसी प्रकार का मिशन इम्पॉसिबल तो मैंने विदेश में देखी थी अपनी अ, पत्नी के साथ में, तो इस तरह की जो फ़िल्में हैं ना, मुझे लगता है कि मैं तो वही, अकेला तो नहीं जाऊँगा, अब मतलब अकेला भी गया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे पठान मूवी थी, आपने सुना होगा अ, वो अकेला देखी मैंने और उसी प्रकार डंकी एक मूवी आई थी श शाहरुख़ ख़ान की, तो वो भी मैंने अकेले ही देखी थी और मैं बड़े अ, मतलब ओटीटी तो ऐसी चीज़ है जो अकेले ही देखनी पड़ती है क्योंकि स ये क्या है कि आपके समय के अनुसार आप देख सकते हैं कभी-भी, तो ये दिक्क़त होती है ओटीटी में।
जी। हाँ, हाँ। हाँ। <chuckles> जी। हाँ। हाँ। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। ये तो है, हाँ, कि जब भी आपको समय मिले तब आप देख लो, पर मुझे अब ये बताइए आप कि मतलब आप चुनते कैसे हैं चीज़ों को कि हाँ, ये चीज़ें जो है ये अच्छी हैं क्या आपको कोई अ, ऐसे सलाह देता है कि, अरे! ये देख लो ये बड़ी अच्छी मूवी है, या फिर आप ख़ुद से जो है पता करते हैं कि, हाँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या देखना है और आप उसी हिसाब से अपने समय निकाल कर उस चीज़ को देखते देखना पसंद करते हैं?
हाँ। जी। उहुँ। जी। कुछ चीज़ें तो बचपन से जुड़ी हुई हैं जैसे मार्वल यूनिवर्स की बात की मैंने तो भई वो तो मतलब टिक मार्क लगा हुआ है पहले से ही कि ये तो देखना ही है जब भी आएगा देखना है और इसके अलावा एक्स-मैन की सीरीज़ जो थी आपने सुना होगा वुल्वरीन और अलग-अलग तरीके वो भी टिक लगा हुआ है और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो रिकमेंडेशन यही देते हैं जो अ, जैसे कि होता है ना, एल्गोरिदम होता है सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ देख रहे हैं उसी के हिसाब से आपको परोसा जाता है नेक्स्ट रील। तो इसी तरह से ये ओटीटी पे भी यही होता है कि जो आप देख रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, है उसी से संबंधित आपको फिर फिल्म या फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है। जैसे छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, मैंने पॉर्टिगीज़ ब्राज़ीलियन फ़िल्म जब से देख रहा हूँ ना ये अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि टुकड़े-टुकड़े में देखता हूँ मैं। तो वो उसके अब मैंने देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स खोलता हूँ तो वो पॉर्टिगीज़ भाषा में बहुत सारी फ़िल्म दिखा रहा है मुझे।
हाँ। <chuckles> जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी। हाँ। ये तो दिलचस्प है। हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। ये तो काफ़ी रोचक बात है और ये बढ़िया चीज़ बताई आपने कि एल्गोरिदम जो है वो अ, आपको मतलब आ जाता है कि आप जिस तरह की मूवीज़ देख रहे हो जिस तरह की सीरीज़ देख रहे हो उसी तरह की चीज़ें आ गई। तो आपने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया कि आपको क्या-क्या पसंद है ओटीटी पे और किस तरह से आप जो है सारी चीज़ों को चुनते हो देखने के लिए। तो इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतनी सारी बातें मुझसे की हैं और बड़ा मज़ा आया आपसे जुड़कर के और फिर से मिलेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
अ, जी। धन्यवाद।